Olha só, e tinha escolhido o magistério.
Pois é. Pois é, mas é, de novo, foi uma conveniência, né, não foi uma não foi uma coisa consciente não. É, era tudo para fugir das exatas.
Sim, sim, pra fugir da matemática, das exatas. <giggles> Boa.
Enfim, aí eu, hã, terminei o ensino médio e eu até poderia trabalhar como assistente de dessas escolas que eu te falei, né, no no ensino primário e e maternal e tudo, falei: "Ai, mas eu não quero". E aí eu comecei a olhar no manual do estudante, eu lembro que na época tinha o manual do estudante pra saber o que eu queria fazer na faculdade. Eu tinha certeza que eu eu que eu não queria 2 coisas, que era ser o trabalho da minha mãe que era enfermeira, eu falava assim: "Ai, eu acho que eu não tenho estômago para ser enfermeira" e não queria se fazer o trabalho do meu pai, que ele era ele trabalha ele era gerente de um frigorífico, aí eu falava assim: "Ai não", era um trabalho tão monótono, sabe? Ficava só no computador e eu falava: "Ai, eu não quero isso pra mim, eu preciso de interação".
Sim. Uhum. Aham. Certo. Certo. Sim. Sim, coisa
E aí, eu no é no manual do do estudante, eu estava vendo as profissões e acabei me interessando por diplomacia. Vai vendo. <laughs> Diplomacia. Eram só 3 anos, sabe, de faculdade e você tinha que fazer 2 anos de algum curso que era relacionado à à diplomacia na época, você podia fazer o quê? Economia, que, né, de novo, matemática
Nossa, diplomacia, que interessante. Aham. Aham cla economia, caiu na matemática.
tô fora, e a outra era a e era ad direito direito, tinha algumas outras também. Mas eu falei ai direito é legal, né, nossa ser advogado e tal. E aí só que eu não sabia falar inglês e precisava saber falar inglês, né, pra ser diplomata. Falei: "Ah então", né, aí eu resolvi
Sim, sim. Boa. Hum, diplomata, é sim. E é obrigatório só o inglês ou eles pode ser uma outra língua, tem que ser o inglês?
Olha, o inglês era obrigatório na época e você tinha que saber um pouco de francês também pra uma redação, na época pra pra passar no no era um vestibu não era um vestibular, né, num num concurso eu acho, né, a prova.
Certo. Também. Então uma prova, né? Tipo um concurso, certo, perfeito. Aham.
É. Só que aí, eu resolvi que eu queria fazer então matar 2 coelhos com uma cajadada só, sabe, que a gente fala? Então você vai eu fui eu resolvi vir pros Estados Unidos e fazer direito. Aí eu aprendi inglês <giggles> e estudar e fazer direito.
Sim. Isso você não est ah, você foi estudar direito nos Estados Unidos, dai?
Foi o que eu fiz. Fui, fui. Na década de 90. Aí depois que eu terminei, eu não conseguia emprego, porque eu era estrangeira, né, então assim, ma todo mundo dava oportunidade pros americanos, aí eu tive que voltar pro Brasil, né? Acabei voltando pro Brasil, e quando eu cheguei lá eu que tinha feito direito penal porque aí o que que aconteceu? Quando eu vim para os Estados Unidos eu não quis mais quando eu me apaixonei pelo pelo pelo direito penal, e aí eu não quis mais saber da diplomacia.
Olha. Ah. Sim. Sim.